Wah, berat ya? <laughs>
<laughs> Masa? Apa tuh kira-kira, ada enggak?
<inhales> Eee, semuanya sih, maksudnya dalam dalam artian, eee, semuanya gini, eee, sebisa mungkin ya, eee, ap sebisa mungkin kalau Tuhan mengizinkan ya, eee, pada saat mereka lagi sakit ataupun lagi kesusahan sih aku akan eee, aku akan selalu ada gitu, atau aku usahain akan akan bisa ada di samping mereka dan ngebantu mere mereka melewati fase-fase itu, dan malah, eee, mmm, ada banget nih keinginan buat ngebahagiain mereka terus-terusan gitu, eee, kalau Tuhan mengizinkan mah nanti kalau tiap ada rezeki lebih apalagi orang tua ya, gitu kan ya. Pengen banget sih ngebahagiain mereka sebelum mereka, eee, sakit atau bahkan, eee, ada di kondisi yang kesusahan gitu.
Mmm. Oh, iya iya, mhm. Mhm. Mhm. Oke. Iya iya, betul, mmm. Mmm, mhm mhm. Wah wah wah semoga, eee, selalu diberi kesehatan ya kamu dan keluarga gitu jangan sampai ada yang sakit, jadi mungkin kamu bisa membalas kebaikan mereka di dalam hal eee, di hal yang lain deh ya. <laughs> Kalau bisa semuanya sehat semua gitu. <snorts> Oke makasih banyak ya, sudah ngobrol-ngobrol, seru banget obrolannya dan ngasih insight dan inspirasi juga buat aku sih dari obrolan dari cerita-cerita inspirasi kamu.
Amin. Betul betul betul. Amin amin. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama aku semoga ada manfaatnya ya obrolannya ya.
Mmm. I pasti, iya makasih ya, kita lanjutin nanti, sampai jumpa!
Makasih. Sampai jumpa dadah!